Esatto, esatto. Poi secondo me
E nessuno ti ha fatto apertamente u un complimento che invece rispetto alle critiche ha detto proprio: "No, ma è buona però, la preferisco rispetto alla classica?"
Allora, preferenza no, però il mio migliore amico ha deciso in qualche modo di, uhm, ehm, un po' andare a mitigare la situazione dicendo: "Vabbè dai è buona lo stesso!". Quindi facendo capire che nonostante non fosse esattamente come se l'aspettava, comunque era un buon piatto alla fine. Per gli altri no.
Okay. Okay. Gli altri no, sono andati più giù più pesante a criticare.
No, no. Eh sì gli gli altri, i soliti criticoni. <chuckles>
Esatto, no, c'è sempre, no, nel gruppo la persona che non lo ammette magari, però
Eh beh certo, certo, ma ognuno è fatto a modo suo, no non si può più di tanto andare a smussare gli angoli di tutti.
No, è vero, è vero. E loro non hanno mai commesso errori in cucina invece mentre eri tu l'ospite?
Ma allora, loro sono molto intelligenti perché si to si sottraggono dal cucinare quando invitano persone. Quindi ordiniamo una pizza, andiamo a mangiare fuori, a a o cioè mi è capitata
Ah! Oppure i fan dell'assemblaggio forse, no? Quindi quelli che bene o male hanno cose pronte da mettere insieme, non è proprio
Dell'assemblaggio Ah, no, no, fino a questo punto non si spingono, è già troppo per loro. È capita una volta addirittura che venissi invitato a casa di una di queste mie amiche ehm, e dovessi cucinare io di nuovo. <chuckles> Quella volta però senza errori, fortunatamente.
Ah! Okay. Ah ah pe es <chuckles> Cioè ti ha invitato e poi ti ha commissionato il pasto.

Beh sì certo. M'è capitato una volta di invitare degli amici a casa, ehm, quindi ci siamo un po' organizzati per cucinare insieme sai, quelle cose che comunque si fanno per passare del tempo insieme, anche perché era il periodo natalizio, quindi avevam deciso di farlo giusto perché non si poteva uscire più di tanto dato il freddo, e non avevam voglia poi di andare a un bar o qualcosa del genere. Volevamo fare una serata rilassan
Certo. Certo, quindi per festeggiare insieme. Esatto?
Esatto, esatto. Quindi ci siamo organizzati in, mhmm, modo tale che ognuno portasse 2 o 3 ingredienti, a casa mia, e poi io cucinassi qualcosa, mangiavamo, guardavamo un film, facevamo un gioco di società, una roba di questo genere, no?
Okay.
Ehm, praticamente, uhm, come primo, ehm, ho deciso di fare la pasta al sugo.
Beh, okay, un buon piatto semplice. Esatto.
Facilissima: pasta, pomodoro, fine del piatto. Allora metto a bollire l'acqua, aggiungo il sale, metto la pasta fin qui tutto bene, dall'altra parte faccio il soffritto, un po' d'olio, un po' di cipolla, il pomodoro e mi accorgo che, ehm, serve un po' di verde, un po' di basilico, no?
Okay, le spezie.
Esatto, semplicemente vado mhmm, uhm, era, ehm, sotto Natale quindi la pianta del basilico ormai era morta, non potevo andare in giardino a prenderlo; e quindi ho dovuto attingere al basilico congelato del frigorifero cioè li freezer.
Okay, esa <chuckles> oka Oh però, ci sta, nel senso, non è quello fresco, però è è è onesto.
Che comunque esatto. Comunque è quello giusto. Allora prendo queste foglie verdi congelate e le metto dentro il sugo. Mescolo: "Ah, fai un ottimo odore, ottimo!" Finché a questo punto impiatto, gestisco la cosa, ehm, soltanto nel momento in cui era già sta se servita la pietanza, mi accorgo che non avevo messo il basilico, avevo messo la menta.
Okay.